Oye, pues, me acerco a ti porque tengo un problema, que la verdad, me está costando mucho trabajo reconocer y creo que, pues, necesito como un consejo. Eh mira, se trata de la toma de decisiones, mm, importantes, eh, hace hace tiempo, te comento un poco, te pongo en contexto, eh, pues decidí como dejar mi trabajo
Ujú. Entiendo.
cambiarme de país, eh, un poco por seguir el sueño de intentar, eh, pues, estudiar en un nuevo país, eh, ver cómo funcionaban las cosas todo, y,, <lip trill> como que es ahora que ya estoy acá, eh, y que como que no me salió todo tan bien, eh, mi proyecto era era un proyec es un proyecto porque todavía lo tengo en mente y justamente quisiera como sentirme con la confianza para poder seguir, pues, con él. Mi mi proyecto era de, mm, de seguir acá estudiando, pero, eh, ahora estos últimos meses no me ha ido tan bien económicamente, por lo que estoy pensando seriamente en, pues, como que dejarlo de lado y regresar, pero también, eh, bueno, siento que que tampoco todavía estoy completamente perdido, sin embargo, el siguiente año tengo que elegir como qué es lo que voy a hacer exactamente, y las dudas empiecen empiezan a aparecer en mí, así como, pues mira, ya aprendí como un idioma nuevo, eh, me cambié de ciudad, me vine a vivir en un lugar que nunca había en el que nunca había estado, o sea, todas esas cosas que que quizá, pues son, eh, son un una buena prueba de todo lo que he logrado, sin embargo, siento que en esta nueva etapa estoy lleno de dudas y eso altera mucho cómo cómo me siento y dudo mucho si tomar esta decisión de realmente quedarme aquí o o regresarme, porque no sé cómo me vaya a ir básicamente. Ese es mi mi problema.
Mm, ya. Por supuesto, ujú. Sí. Claro. Sí, entiendo totalmente. Bueno, primero que nada, pues, grandes aplausos porque sí no es fácil hacer todo eso, digo, al final cambiar de residencia, incluso siendo dentro de la misma ciudad, ya es una decisión importante y algo que no todas las personas, pues, digamos, se sienten en confianza o no dan ese primer paso. Entonces, el hecho de que tú ya lo echas, ya lo hayas hecho y hayas dado este primer paso, pues ya es una gran ventaja para ti. Y bueno, aquí me me gustaría para poder darte un consejo, eh, digamos, hacerte un par de preguntas. Primero, eh, este este proyecto que me mencionas, digamos, ¿qué fechas tienes tú o más o menos qué periodo tienes para sentirte todavía libre de decidir?
Mira, eh, yo tengo hasta el otro año, <chuckles> pero el otro año está a la vuelta, entonces tampoco es mucho tiempo y serán 2 meses, yo creo, para poder como decidir. Y aparentemente es es, pues mucho tiempo, pero, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que cuando intento como, mm, que siempre estoy evadiendo justamente pensar y reflexionar. Cuando tengo tiempo libre prefiero hacer otras cosas y atender otras cosas, mm, que no son para nada necesarias, como cualquier cosa con tal de no no tenerme que enfrentar a esta decisión. Y como que siento que que ya ha pasado muchos meses, semanas, sin que yo realmente me ponga a trabajar en ello, porque justamente no siento que que yo que yo tenga la confianza como para decidir una una tomar una decisión de esa magnitud y sobre todo que siento que no sé, como que en mi cabeza, ah, al último momento va a llegar así la solución, ¿sabes? Pero también hay otra parte que dice no, o sea, eso no va a pasar. Tienes que comenzar a a pensar qué es lo que quieres hacer y sobre todo, pues tomar tomar una decisión.
Claro. Sí. Sí, te entiendo totalmente. Oye, y me gustaría también para para más o menos orientarme en en ese aspecto, eh, digamos, si tú tienes, mm, 2 visiones, ¿no? Una donde salga mal todo que quieres hacer y una donde salga bien. ¿Qué es lo que pasaría en ambos escenarios? Osea, ¿qué qué definiría que tú lo lo sientas como algo que no salió y algo que sí salió? ¿Cuál serían estas perspectivas, digamos?
Sí. Okey, yo creo que, uy, me la pones complicada, como que, <chuckles> justamente creo que ese era el punto al que no no me quería, eh, c poner a pensar en esto, porque es como algo que he estado evitando. Pero ahora que me lo preguntas, yo creo que del lado, si todo sale mal, pues siendo realistas, la verdad es que no es tan malo, o sea, solo me regreso de donde de donde salí y y ya, o sea, como como dicen en algunos, em, como que la experiencia ya nadie me la quita, ¿no? O sea, ya estuve aquí, la verdad es que me la ha pasado superbien, he conocido muchas personas, he aprendido varias cosas que no sabía y la experiencia ha sido maravillosa. En el caso en que me regrese, pues sí, o sea, uh, uh, sería lo peor, eh, pero tampoco sería tan malo, porque pues podría regresar a ver a mi familia, como ver a los amigos, ¿sabes? Y con esta todo este background de de de cosas que aprendí, pues eso sí va a perdurar por mí en mí, y nadie nadie me quita esa parte. Ahora, como la parte de lo mejor que puede pasar, pues, uf, se me ocurre a lo mejor, me quedo aquí, termino de estudiar, consigo un trabajo, eh, un trabajo que me permita como vivir, si bien, pues, un poco lo que uno busca, ¿no?, tener justamente la solvencia económica para poder rentar un lugar o incluso comprarme, qué mejor, ¿verdad? Eh, tener vacaciones, todo ese tipo de estabilidad que ahora, pues, me cuesta un poco de de de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como la parte la la mejor parte de de poder tener, digamos, éxito, o que todas las cosas salgan bien de de de este plan que tengo.
Ujú. Claro. Claro. Sí, perfecto. Sí, te entiendo totalmente. Creo que son, eh, creo que tienes una gran ventaja, eh, ya entrando un poquito en lo que yo podría llegar a decirte desde mi perspectiva. Ah, tienes una ventaja y es que realmente, incluso, eh, cuando las cosas no salen como tú lo dices, y y creo que es algo que se llega a subestimar bastante, el tema de la experiencia, eh, realmente te ayuda muchísimo a ver sobre qué piso estás parado, ¿sabes? Realmente te te ayuda a ver qué tipo de cosas podrían podrías llegar a hacer, incluso en un segundo intento, que te puedan llegar a ay ayudar bastante o, por el contrario, evitar cosas que te puedan llegar a perjudicar, que, quizá, ya hiciste en este en este primer intento. La ventaja que yo veo es que i inmediatamente, a pesar de que algo no se te llegue a dar como lo estás planeando, ah, aún así en la consecuencia, realmente es algo que incluso te da como beneficios, ¿no? Como tú lo mencionabas, quizá, eh, ver a tu familia, quizá, volver a ver a tus amigos, eso es algo relativamente positivo, eh, pese a que las cosas no salgan como como esperas, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchas cosas que ganar, en en realidad, el el tema de u a al final entiendo que quieres buscar une una estabilidad, y sobre todo, ya empezar con tu plan de vida de aquí en adelante, que creo que eso es algo que que no se debería de subestimar y creo que es algo que sí, eh, pues vaya, directamente podría significar un bien para tu vida, no solamente en 1 o 2 meses, ¿sabes? O sea, directamente es es una estabilidad que vas a tener de aquí en muchos años. Entonces, creo que sí es algo que que no deberías dejar pasar por alto. Y también, en precisamente por esto, me gustaría hacerte una última pregunta, ¿cuál es, si tú pudieras decir, ah, digamos, 2 o 3 cosas que te ayudarían a tomar la decisión de seguir con este proyecto, cuáles serían?
Claro. Claro. Sí. Sí, claro. Claro. Mira, muchas gracias por todo lo que me comentaste. La verdad es que sí, como que que alguien te lo plantee en que te lo diga en palabras, eh eh, sirve de mucho. Y, y bueno, contestando a tu pregunta, mm Pues, ¿qué sería? Yo creo que sería como quizá, pues, que todo se dé que todo se dé bien, eh n no sé, la verdad es que no lo tengo tan claro. Por ahora, me cuesta un poco de trabajo, poderte decir algo.
No te preocupes. Sí, precisamente mi pregunta va orientada para que realmente, eh, puedas llegar a equilibrar cuáles son esos esfuerzos que deberías de hacer para que las cosas funcionen, o quizá esas cosas que se deberían de alinear, ¿no? Casi, casi, los astros que se alineen para que para que se te den este tipo de cositas, eh, y motivarte a ti para seguir. Realmente, si no lo tienes muy claro, es es muy natural, es muy humano. Al final, creo que tu indecisión, eh, surge de una parte, como tú me lo mencionas, de miedo a que las cosas no funcionen. Sin embargo, aquí, eh, precisamente por eso es que te mencionaba lo anterior. Creo que, eh, ese miedo es es, como te decía, muy humano, pero, eh, a la vez también es necesario dar esos pasos adelante, ¿sabes? Esforzarte un poco más, quizá pese a la duda, pese a a tener el miedo de que las cosas no funcionen, seguir adelante e intentar agotar los recursos antes de tener que que tomar esta última opción. Que, de nuevo, es muy buena y tienes esa ventaja que incluso lo malo trae algo bueno, am, pero pero realmente creo que deberías o o, bueno, yo te recomendaría como tal que que buscaras agotar los recursos, que buscaras seguir adelante con el proyecto, porque, como lo decíamos, no solamente no tienes mucho que perder, sino, al contrario, tienes demasiado que ganar. No sé si lo habías planteado de esta forma en la que quizá, eh, todos los beneficios que puede traer a tu vida el el continuar con el proyecto valen mucho más la pena que simplemente no intentarlo.
Sí. Okey. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, claro, porque ahora que tú lo dices, yo creo que justamente el hecho de no poder decir qué es lo que tengo que hacer para poder l lograr, este, esta meta, pues va encaminada a eso, ¿no?, de que si uno no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pues pueden surgir, eh, la falta de confianza para tomar esas decisiones. Pero escuchándote, pues, sí siento que que es un poco más claro lo que el camino, eh, a seguir, ¿no?, o sea, a final de cuentas, yo sé qué es lo que quiero, no estoy tan perdido como lo creía, y escuchándote siento que puedo como, pues, empezar a trabajar justamente esas cosas que yo ya sé que tengo que hacer, que tengo que enfocarme, pero, que por alguna otra razón, pues me han dado miedo o, mm, quizá hasta hasta flojera, ¿no?, de de poder atender, porque, pues, eh, no sé, como que alguno algunas veces uno ve una meta muy lejos y dice: "Mm, no, pues está muy lejos, creo que creo que no no voy a llegar", ¿no?, entonces, uno se rinde antes. Y esto de que me planteaste como que en el caso de que no se cumpla todo lo que yo quiero, aun así de todo eso, pues hay una parte buena, ¿no?, que de hecho me la hiciste ver, y y bueno, me deja mucho más tranquilo como para arriesgarse justamente y y ver qué pasa, uno nunca sabe y y de eso se trata un poco la vida, ¿no?, de el que no arriesga, pues no gana. Y y bueno, la verdad es que me me me quedo super supertranquilo ahora. O sea, sé que tengo que traba mucho que trabajar, para poder, pues, eh, poder tener éxito en las cosas que quiero. Pero, tus tus palabras de verdad me han hecho me han hecho mucho bien y te agradezco mucho por escucharme, por un poco mediante tus palabras, pues aclararme las ideas, ¿no?, estaba un poco perdido y ahora, si bien es cierto que todavía no sé muy bien, qué es lo que cómo lo voy a hacer, sé a dónde quiero llegar y bueno, que hay que tomar, este, pues estas decisiones, ¿no?, "Hay que agarrar el toro por los cuernos", como dicen. Y te agradezco muchísimo.
Ujú. Claro. Exacto. <chuckles> Al contrario, para mí es un gusto que me tengas la confianza para poder platicarlo y creo que sí pudiera decirte algo más antes de, em, sería que ahí. eh, hay una frase que me gusta mucho, que es que: "El miedo no viene desde la falta de habilidad, sino de la falta de conocimiento", digamos, eh, hay cosas a las que le tememos por no saber cómo van a funcionar, pero si saltas esta barrera, creo que puede ser muy beneficioso para ti. Entonces, espero que te vaya muy, muy bien con esto.